अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसी कोई पकवान होती जो हमें काफ़ी मतलब लुभा देती है, वो हम बार-बार खाना पसंद करते हैं। और खाना जो मेरे ख़्याल से ना सि खाना पेट नहीं भरता है, मूड को भी अच्छा करता है। कभी-कभार आपने देखा होगा ना खाना अगर घर पे या बाहर पे आपको अच्छा नहीं मिला, कहीं बहुत मान लीजिए बहुत दूर से मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने बहुत नाम सुना कोई मतलब रेस्टोरेंट का, तो बहुत दूर से मैं गाड़ी वगैरह लेकर दोस्त के साथ में गया, तो क्या है वहाँ का जो खाना है ना अच्छा नहीं लगा। तो ये क्या होता है वो मूड भी मूड भी खराब कर देता है खाने का। तो वापस आकर अच्छा नहीं लगा।
उ, जी। जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी। हाँ। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल अ, आपका मतलब आपको फिर अगर आप खार खराब खाना खा लेते हो ना, तो आपको फिर कई कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। जो मुँह पे जो स्वाद बैठ जाता है ना कि यार क्या गंदा चीज़ खा लिया है या फिर क्या मतलब और कई अ, वो वो कई बार क्या होता है कि गंदा अ, खाना भी आपके बॉडी पे और आपके डाइजेशन पे बहुत असर करता है। आपका पेट ख़राब कर सकता है, आपका तबीयत ख़राब कर सकता है, मूड तो आपका ख़राब रहेगा ही रहेगा, दिन भर का काम भी ख़राब होगा।
जी। बिल्कुल, बिल्क हाँ। जी, जी। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा करते हैं। बिल्कुल। जी। जी।